Mhm. Berarti ini? Oh, oke. Tapi yang kayak iramanya juga, eee, cocok sama suasana di Malang nggak?
Kalau nggak naik mobil, naik motor gitu. Iya. Cocok banget. Kayak adem, gitu kan. Adem. Mhm. Iya, dingin gitu.
Cocok banget ya. Heeh. Oke. Berarti heeh. Kamu hafal dong lagunya, kayak ada nggak sih yang kayak lirik tertentu nih, dari apa sih, lagu itu gitu, yang emang benar-benar apa ya, pas ngerasain nih, lagi di sampai di lirik itu kamu kayak "Aduh inget banget nih, sedih banget," gitu? Hayo.
Mmm, <clicks tongue> itu sih, yang pas yang pas chorus-nya aja yang call me, kayak please call gitu, kayak 911 please kayak, "Bisa nggak sih lo," apa, "nelpon gua" gitu. "Gua mengharapkan lo tuh, gu e lo tuh," eh, "gua lo tuh nelpon gua," gitu. "Gua ge benar" Yes banget. Itu, "gue sepi banget itu." iya, kayak gitu benar. E itu karena lagunya rap ya. Jadi, s kalau secara lirik kalau aku sebutin panjang banget entar, ya kan.
Iya ya. <chuckles> <chuckles> Itu langsung nyes banget ya, di situ ya? M Mhm. Iya iya.
Jadi yang jadi yang pas chorus-nya aja, kayak dia tuh kayak, call me, gitu kan. Itu kayak benar-benar, "Please lah, gua," apa namanya, "nungguin nih, nungguin ditelepon kan sama lu," gitu. Mhm. Iya kayak gitu. Iya.
Mhm. Mhm. Mhm. Mmm, oke. Itu berarti yang sedih ya, yang senangnya ada nggak, udah kepikiran belum tuh yang senengnya? Oh belum selesai, gimana gimana?
Bentar yang ini belum selesai belum selesai yang ini, iya. Kayak, ada satu lirik yang dia tuh bilang kayak "Orang yang paling berisik
Gimana? Iya.
itu bisa aja orang yang paling kesepian," gitu. Jadi orang yang paling, m bikin mood kalian baik di suatu pertemanan, itu mungkin orang yang paling kesepian gitu.
Wuih.

Iya. Rasanya bersyukur. Kayak, oh iya ter ternyata itu kayak suatu fase doang gitu kan. Yang waktu itu tuh kayak fase gua doang yang emang ngerasa kayak
Iya. Heeh.
oh, apa namanya, orang tuh pasti ngerasain hal yang kayak gini gitu.
Mhm, gitu ya. Sedih ya, apa, sedih banget ya, kalau gitu ya. Tapi nih kalau misalnya heeh, kamu itu kan tadi lagu-lagunya banyak banget nih ya. Terus kalau misalnya, kamu mau nyaranin 1 lagu nih ke seseorang gitu yang benar-benar, apa ya, membekas banget nih, bikin kamu ke kenangan tertentu lagu apa dan itu bagus, gitu. Pilihlah satu lagu, apa tuh?
Heeh, benar. Iya. Hmm. Mhm. 1 lagu yang, hmm, mungkin ya salah satunya ya?
Iya. Yang membekas banget. Mhm.
Yang itu yang Payung Teduh, Tidurlah, udah itu.
Tidurlah ya, itu paling membekas banget ya, yang banyak kenangan ya berarti ya?
Mhm. Mhm. Iya. Iya iya, ya ya.
Iya, ya ya. Iya, aku jadi ini sih ternyata satu lagu tuh mem ini ya, membawa kenangan banyak banget ya, baru tahu aku. Karena kadang ada orang yang kayak mati rasa kan sama lagu, kayak apa sih, eee, irama doang gitu. Oke deh, mungkin aku bakal nyobain dengerin itu juga sih mung ya. Mungkin itu dulu kali ya, heeh. Kita ngobrol-ngobrol lagi lain kali. Makasih.
Mhm. <chuckles> Iya, iya. Mhm. Mhm. Mhm. Iya iya. Iya yang Payung Teduh itu sih. Mhm. Oke. Sama-sama.